Eh, beh, insomma eh, ma que eh, uhm, le lingue, vabbè, <chuckles> da da si perde nella notte dei tempi, no, la il discorso della famosa Torre di Babele, questa ide questa idea di poter parlare tutti la stessa lingua, chissà se mai un giorno l'umanità ci arriverà, perché <chuckles>
Eh. Eh, non so, infatti. In parte sì, devo dire che questa cosa, per esempio vabbè, si pensa che l'inglese sia, insomma, una del li la lingua, che in teoria globale, no, che accomuna tutti quanti. Però proprio per questo, rende incredibilmente pigri, i paesi dove si parla l'inglese, nei confronti delle lingue. Lo sono no non sono per niente bravi loro, ecco, a parlare a non fanno neanche uno sfo Sì.
Eh, insomma. Cer Perché perché sfruttano sfruttano quella quella quell'egemonia del del linguaggio, anche se i numeri dicono, che forse vabbè, oltre al cinese e all'indiano, uhm, lo spagnolo, deve esser castigliano, sia 1 delle lingue più e poi vabbè, poi cert c'è l'inglese. L'italiano è piccolino, piccolino non <chuckles>
Esatt esattamen Sì. Bravo. Sì. È piccolino, piccolino. <chuckles> Sì. <chuckles>
Okay, dai. Beh, è stato un argomento un argomento curioso anche un po' curioso, perché, insomma, uhm, questo questo bili questo bilinguismo in famiglia. <clicks tongue> Ehm, e niente.
Eh, sì, è stato In famiglia. <chuckles> Grazie per avermi ascoltata. È stato un piacere. <chuckles>
Eh, figurati, è stato è stato un piacere anche per me, per spero di rincontrarti presto, e ti saluto.
Okay, anch'io. A presto. Ciao.
Ciao, ciao, buona sera